E, assim, muitas dessas mortes, a maior parte, né, a causa principal é doença cardíaca fulminante, esse tipo de coisa. Então, assim, pode ser trágico, né, um pouco trágico, dizendo assim, mas a gente a gente se acostuma com o fato, né, de que: "Ah, a gente acordou e tá ok." Como se fosse uma coisa rotineira, mas não. Gente, uma vitória, abrir o olho de manhã, são dados, sabe, é estatístico. <laughs>
Uhum, uhum. Uhum. Uhum. Sim. É. <chuckles> É, é verdade, é verdade, com certeza, né, aquele só aquele dia ali já é um presente, né.
Uhum. É, são u u um 180 por 10, por 12 são mais ou menos 59 sesse 60.000.000 de pessoas por ano, sabe. Então, assim, que é é um só o fato de abrir os olhos e poder, eh, sonhar e programar, né, um dia, uma jornada é uma coisa m melhor do que qualquer o outra coisa, né, que possa acontecer. <laughs>
Uhum. Uhum. Uhum, uhum. É. É, é verdade, com certeza. Faz eh, faz parte mesmo. Eu acho que, eh, olhando para esse lado, né, super bacana, assim. Mas é é isso, assim, sabe, eu eu sempre fui essa pessoa, sabe, essa pessoa mais alegre e mais animada, assim, que que celebrava muito, assim, a vida, sabe, e e as pequenas belezas mesmo do cotidiano e tudo mais. E eu sinto que eu tô muito muito cansada agora e aí eu não tô nem conseguindo mais, assim sabe, celebrar muito bem, assim, eu estou só
Sim.
sobrevivendo, assim sabe, assim, um dia atrás do outro. Aham. <laughs>
Sim, deixando a vida te levar, né. A e e sendo atropelada pelo pelos acontecimentos, né. Aham, essa infelizmente é a vida adulta. <chuckles>
É, é, é desse jeito. Aham. <laughs>
A vida adulta de quem não é herdeiro. <chuckles> Aham. Olha, acho que uma coisa legal, né, para tentar fazer é, sim, é fazer um um um pequeno planner né, com as suas coisinhas, com com a rotina. Até porque, se você vai, assim, "Deixa a vida me levar", <chuckles> é justamente difícil de enxergar os pequenos objetivos, né. Por exemplo, hoje eh, que é uma coisa, inclusive, que pode ser muito importante pra te ajudar, é tirar um dia até 15 minutos no dia, o tempo que seja, sabe, começa com uma coisinha pequena, com meta pequena, e: "Ah, hoje, 15 minutos, eu eu vou fazer uma caminhada de 15 minutos fora."
Sim. É. É. Aham. Uhum. É. Uhum. Hum.